بُصّي هاقول لِك على حاجة. هو الموضوع كل حاجة وليها مزاية وليها عيوب. يعني أنا بالنسبة لي الشتا، أنا باحب أوي على الرغم إن هو بيبقى في تعطيل مصالح وشتا وكده و والدنيا بتبقى بايظة والنور بيقطع وساعات بيحصل مشاكل في الكهربا و وده طبعًا شيء طبيعي علشان خاطر ال البرق والرعد والرياح وال الشتا شي بس يبقى لها ميزة إمتى بقى؟ باكون قاعد كده في البلكونة ساعة الشتا يعني والأمطار وأجيب كوباية القهوة وأقعد كده أشغَّل فيروز في أيام الشتا وأشغَّل الأغاني بتاع آه، آه. واشرب ال آه. فأنا باشوف إن الموضوع فعلًا بيبقى روقان نفسيًا، أنا لمّا باقعد آآ في البلكونة كده وأنا قاعد عمّال أسمع فيروز وباسمع أغاني فيروز بقى، طبعًا فيروز طبعًا أكتر واحدة مشهورة في أغاني الشتا دي. يعني كل يقول لك فيروز والقهوة واقعد في البلكون. أنا باطبّق نفس المو الموضوع ده. إمم.
يا سلام. آه. ده روقان في الشتا ده. ده حقيقي. آه. آآ ناس كتير أوي. ناس كتير جدًا بتحِس إنّها مرتبطة فيروز وصوت فيروز مع الشتا، مع القهوة، حتّى لو ما فيش شتا، فيروز في الصيف مع القهوة برضه ف آآ فده حقيقي.
أنا بالنسبة لي لأ أنا بالنسبة لي فيروز، قهوة، شتا بس. آآ ش صيف لأ م
هي آآ بصراحة فيروز غنِّت للصيف وغنِّت للشتا. قالت: "حبَّيْتَك في الصيف وحبَّي وحبيتَك في الشتا." يعني هي ما حرمتش حد بصراحة.
لأ، بس لأ، بس هي بتليق في الشتا أكتر. لأ، لأ بس هي بتليق في الشتا أكتر وحتّى الأغاني الترند بتاعتها، كانت أغاني كُلّها شتويّة وحتّى ال ال يعني معظم الناس تيجي تكلّميه، يقول لِك فيروز يعني شتا وقهوة وأنا باطبّق نفس المقولة وفعلًا باحِس براحة نفسية شديدة جدًا لمّا باكون قاعد كده باسمع فيروز كده ومتسلطن ومعايا كوباية القهوة والشتا نازل بقى ويا سلام بقى علي ريحة بقى مَيّة الشتا وال و وورق الشتا كده وهو بيتغسِل كده ب بمَيّة الشتا وقوس قُزح اللي بيترسم بعد ال الشتا لمّا بيطلع في الجَو.
ده منظر بديع بصراحة. يعني أنت كسرت القاعدة اللي عند الناس ال اللي بتقول إنّها بتكتئب في الشتا دي، يا ريت تيجي تسمعك وتعرف قد إيه إن الشتا جميل ومُمتع. يعني بجد أي حد يقابلك أو تعرفه أ حاسس إنه هو آآ بيكتئب في الشتا، ياريت توصَّل له كلامك الجميل ده. يعني وأفكارك الحلوة دي. احكِ معاه عن عن عن مزاجك الشتوي دوّة. طيب
منظر جميل جدًا. لأ، ف لأ، لأ بجد والله. لا والله بجد الشتا حلو فعلًا يعني والصيف برضه على فكرة حلو، بس أنا يعني ع اللي أنا عايز اللي أوصله لِك إن كل حاجة ليها مزايا وليها عيوب. يعني الصيف آه. بيبقى فيه حر وتلزيق و والواحد ما يبقاش طايق نفسه، بس الصيف بالليل الواحد بيعرف يخرُج، بيعرف يتفسَّح، بيعرف يمشي مع اصحابه، بتبقى الناس كُلّها صاحية، الناس كُلّها مصهلِلَة، على عكس الشتا الناس بتنام بالليل، فكل حاجة لها مزايا ولها عيوب.
إمم. أكيد طبعًا.